あの、ちょっと、話を聞いていただいて、で、ま、可能であればアドバイスもいただけたらなというふうに思っていることがあるんですけれど。
はい。 あ、もちろんです。お話聞かせてください。
はい、あの、ま、仕事、あの、私の仕事が、ま、在宅でリモートワークをしているんですけれど
はい。 はい。
はい、あの、ま、そこでの仕事がですね、あの
う。
ええと、ま、20分に1つぐらいに、で、タスク、ま、仕事を納品するっていう形式で、ま、えと、割と、はい、量産すると言いますか、ま、同じ作業を繰り返すような、あの、ま、仕事に、はい、なっていまして。うん、で、えっと、ま、同じ作業を繰り返すもんで、ちょっと、淡々としているものですから、ま、ちょっと、やっぱ、飽きが来やすいと言いますか、あの、モチベーションの維持っていうのが結構大事になってきてるんですけれど。
うーん。 うん。 あ、うーん。 はい。 うーん。 うん。 そうですね。うん。
はい、えと、ま、その際に、ええと、その、仕事を、え、しているその取引先の方から、ま、あの、4回に1回、あの、ボーナスを出すというふうに、あの、仕組みを作られまして。
はい。 あ、4回、その、20分の、ま、タスクというか、し1件の仕事を4件分ってことですか？
はい。 そうですね。
へえ。
ていうふうにまあ設定されたところ、まあ、あの結構そのしっかり、ん、あの割と毎日、数を担保できるようになってきたんですよね、自分が。
はい。 うん。 あ。へえ、はい。
ええ。まあちょっとそれを受けて、すごくあの まあ、あの金銭的なインセンティブがあるので、まあ、っていうのもあってまあ、あのモチベーションが出されたというのはあったと思うんですけど、まあ、あの、あんまり自分そんなやる気出せないと思ってたのが、意外と、ま、そういう報酬を出されることで、あんってか、回数区切られたことですごいモチベーションを維持できたので、まあこういった、ちょ成功体験みたいなのをまあ、他のですね、業務においても、ちょっとなんか適用できできたら、まあ自分の日々のあの生産性すごい上がるんじゃないかなって思ったんですよね。
うん。 ううん。 はい。 はい。 ふん。 はい。 うん。 それはそうですよね。そのよんかいに1回ボーナスがもらえるということであれば、もうやればやっただけのこの成果が見えるということですものね。
はい。 ええ。 そうですね。で、やっぱりまあそうやって、えっと、進捗も可視化されたりとか、まあ、したので、うーん、まあすごい、あの自分が思ってなかった以上にもすやる気がまあ出せたので、まあ、えっと他の仕事でもまあ似たように、え、同じ作業を繰り返しては納品するというまあ仕事があるので。ま、こちらはですね、まあ、あの、ボーナスを出してくれとまあこちらが言うわけにもいかないので、え、まあそういうのはないんですけれど、まあこういった他のところでも仕事をする際に、なんか同じように、そういったまあ仕組み化と言いますか、なんか管理体制を作って、なんかモチベーションを、なんか維持できるあの方法がないかなっていうのをちょっと今考えてたとこなんですよね。
うん。 うん。 へえ。 うん。 はい。 あ、はい。 うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。じゃあ、も、お仕事についてもう少し詳しくお伺いしてもよろしいですか？
はい。 あ、はい。
うん、今はじゃあお2つお仕事を持ってらっしゃるんですか？
あ、そうですね、あの、まあ、あの、2つというか、まあ、はい、あの、複数ありますが。
あ、他にもあるんですね。じゃあ、ま、割と、その、一本本業みたいなのがあるわけではなく、ま、いろんな仕事を、あの、まあ、フリーランスみたいな感じでこなしているっということですか？
ええ。 はい。 うん。 あ、はい、そういう状態になります。
うーん。その中で、なんか、一番自分に合ってるなっていうか、やっててやりがいがあるなみたいなお仕事ってありますか？
うーん、いや、正直どれでもいいかなっていう感じはしてますね。ま、お金を稼げたらいいかなっていうモチベーションでちょっと動いてるのはあります。
ああ。 うん、ふん。 あ、その複数あるものは全て、その、数が決まっているんですか？それとも、もう、やればやるだけ仕事はあるみたいな感じなんですか？
あ、仕事によっては、ちょっとそういった数、え、うんと、やればやるほどっていうわけじゃなく、と、ま、あの、別の仕事もあるんですけれど、ま、あの、そうですね、今自分のやっぱその生産性というか、あの、え、より収入を上げるっていう点では、その、同じ作業の繰り返しの部分を、ま、より効率的に、あの、取り組めることが、まあ、結構、大事なポイントになってそうだなって感じです。
うん。 はい。 はい。 はい。 うん。 うん。 うふん。あの1日にここまでは働きたいっていうか、ここまではしたいっていうような、あの、仕事量というのは決めてらっしゃるんですか？
うーん、いや、特には明確には全然決まってないです。
ああ、そうなんですね。なので、あの、ま、できるならば、このモチベーションを長く保って、もっともっとやりたいみたいな気持ちがおありなんですね。
はい。 うん。 あ、そうですね。おっしゃる通りです。
うーん。 そうなんですね。その、先ほどボーナスが出た、と。で、他の仕事には確かにそういうものはないけれども、もっとできるようにしたいということでしたが、何か、あの、成果を得られるような、あの、ことって、あの、報酬以外にありますか？
はい。 ええ。 えっと、特に取引先からそういったものは全然提示はされてなくて、はい、なので、ま、ほんとに、ま、じ自己管理をしていくっていうふうには、なってくるかなと思います。
はい。 うん、例えば、その、納品した時に、「あ、これは良かったね」とか、「これはもう少し、ここ気をつけてね」みたいなフィードバックってもらえますか？
はい。 あ、はい、そのフィードバックはあります。
うん。それを、なんだろう、良いフィードバックが貰えると、やはりもっともっとやりたくなるみたいなモチベーションなりますか？
まあ、多少はハイなりま。
うん。 他には何かないですかね。その、あの、こういう仕事をして、やりがいのあるところがあって、もっとやりたくなるみたいな、そういう。 モチベーションに繋がるようなことってないですかね？
うん。 そうですね。特にええ取しき先から提示されてるっていうものは、まあ、なさそうだなと思いますので、まあ、何か生み出し、自分でなんか生み出していったりとか、まあ、する必要があるかなっていうふうには感じてますね。
うん。 うん。何が生み出せるように感じますか？
うーん。まあ、そのさっき4回に1回というふうに、え、まあ、完了されることで、まあ、細かく、え、見ることで、そのやっぱり、あの、漠然となんか大きな数を追うんじゃなくて、小さい区切りごとにその追うっていうのは、数字を追うっていうのは、まあ、え、少し効果がありそうだなっていうふうには、まあ、感じましたね。
はい。 うん。 はい。 うーん。じゃ、他の、あの、その作業に関しても、もちろんボーナスはないですが、まあ、2回、2つ納品したら、あの、何か自分の中でこういう目標みたいなのを作るってことはできますかね？例えば、ふたつ納品したらこうしよう、3つ納品したらこれしようみたいな、そういう感じのことって作れそうですか？
はい。 はい。 そうですねはい。 ああ、そうですね。なんで、ま、ちょっとそれが、そうですね、あればいいな、という感じだったんですよね。ま、ちょっとまだそれが明確じゃないといいますか。
うん。 うん。
はい。まあ。
ま、うん。じゃあ、あの、お仕事のこの1日の流れ、を少し詳しくお伺いしてもよろしいですか？
はい。 はい。えっと、ま、割とシンプルで、朝、お本当、ま、起きて起きて仕事をして、ご飯を食べて、また仕事をして、夜ご飯食べて、ま、11時ぐらいまでして寝るみたいな、いう風な流れなので、まあ、あの間でちょっと昼寝が入るとか、ま、そういったのはちょっとあるんですけど、ま、基本的にはえっと、1日中仕事をしているみたいな感じになります。
うん。 うん。 うん。大体あの、エー、ビー、シー、ディー、イー、ぐらいまでの仕事を抱えていらっしゃるんですかね？
ああ、そうですね。
うんうん。 そのな配分的にはどんな感じですか？
うんと、主には、1、2社がほとんどの時間を使ってます。
あ、じゃ、A と B の方が、1、にしゃ、うん。で、ま、多くの時間を取って、この、じゃあ、後の残りの仕事はそんなにやらないみたいな感じですか？
はい。 そうですね。ま、あんまり時間をかけなくても大丈夫っていうところがあるので、ま、そういう配分になってます。
うーん。 そうなんですね。じあ、先ほどのこの、4回に1回ボーナスをもらえる会社というのは、この A か B なんですね？
はい。 はい。 あ、はい、そうですね。
うん。じゃ、出来れば、そのボーナスをもらえない、あの、反対側、じゃ、例えあ、例えば B とするとすると、B の方をもう少しやっていきたいみたいな感じですかね。
はい。 ま、そうですね。ま、そちらの生産性を上げたいな、というところですかね。ま、まだそういった尺度というか、うん、モチベーションの維持する仕組みが、ま、あの、儲かる方に比べたら、弱いのでですね。
うん。 うん。 うーん。そうなんですね。その、先ほど、この A 社の方は、ま、20分ぐらいで、こうやって1つのタスクが完成すると仰ってましたが、この B の方のお仕事はどんな感じですか？
はい。 ええ。 あ、そちらも、まあ20分ぐらいで、はい、1つなんで、ま、時間的には同じぐらいなってます。
ん、仕事の内容は、A 社と比べてうん。
は、あ つ、あ、全然変わります。
あ、違うんですね。もう少し、その、B 社の方のお仕事をちょ教えていただけたら。
そうです。はい。 ああ、そうですね。うんと、ま、AI の学習データを提供するという仕事で、まあ、AI の反応を、ええ、比較して、ま、それに対して評価をするという仕事をしてますね。
うん。 うん。あ、じゃあ、もう、A 社とはもう全く違う仕事なんですかね？
あ、そうですね。
うん、どちらがやってて楽しいと感じますか？同じぐらいですか？
うーん、ま、同じですかね、仕事という点では。
うん。でもどちらがやりやすいとかありますか？
うーん、いや、もう全然どちらでも、もう、あの、稼ぎやすかったりとか、ま、仕事があればもう全然どちらもしますという感覚ですね。
うん。その A 社と B 社の仕事を、まあ、同時進行というか、A 社をやったら B 社をやるみたいな、そういう感じでやられていくんですかね。
そうですね、まあ、大体、ま、そんな感じですかね。まあ、あの… 空き時間と言いますか、1日に出来る量とかも、あの、決まそは決められているので。ま、結構な量なんですけど。ま、あの、どちらかがその制限に達したら、ま、切り替えるとか、ま、あの、飽きたら逆の方をするとか、ま、割とそんな感じでやってます。
うん。 ああ、そういうことなんですね。
はい。
そしたらどうでしょう。この A 社の方の、4回に1回ボーナスが出るという同じタイミングで、B 社の方も、ま、4回やったら、ま、実際はあのね、ボーナスはもらえないけれども、ま、そういう風に同じように目標を、4回やったら一休み、4回やったら一休みみたいな感じで、小さくこうなんもくひ達成目標をこうやって決められていくのはどうですかね。
はい。 ええ。 うん。 はい。 うん。 そうですね。そうやって小さくやることで、結構モチベーションを維持出来そうですので、あのその案は非常にいいかなと思いますね。
うん。 うん。 あ、ですね。あの今日はお話を聞かせていただきましてありがとうございました。